Eee, eee, ilaç verdiğini tam hatırlamıyorum. O ilaç tedavisini Hı hı.
Belki ağrı kesici, belki ödem ı eee, söküc sökücü müdür, bilmiyorum ama yani, oradaki Şişlik var mıydı?
Hı hı. E Şişlik çok fazla olmuyor, a birazcık ağrı oluyor ama gün içerisinde artık o s eee, güçlendirme egzersizlerini yapa yapa birazcık, eee, o o şişkinliği ve ağrıyı da atmıştım.
Imm, anladım, evet. Peki, eee, dedin ki burkulmada bunu bunu yapıyoruz. Ondan sonra, eee, menisküs, eee, başıma geldi. Başka var mı sakatlık hatıran <chuckles> olayları?
Evet. Eee, olmaz mı? Eee, kemik iliği ödemi olmuştu, yine sağ dizimde de. Orada mesela, eee, benim ke kanımı çekmişlerdi. Kanımdan, eee, oradaki yararlı proteinleri ya da bir yararlı bir yapıyı alıp onu dizime enjekte edip o tedavi sürecini hızlandırmışlardı mesela. O bana çok yardımcı olmuştu. Şu an ismini
Hıı. Ih. Hı. Kemik iliği ödemi mi dedin?